Olha, me conta, por que que às vezes você ignora mensagens lidas?
Então, eu tenho um sério problema com isso, sabe. Hã, pra já eu sou neurodivergente, eu tenho TDH, que é o déficit de transtorno e atenção, eh, nós
Aham. Muito importante pra esse tema né. O con contexto é muito importante. Hã me conta.
Exatamente. <laughs> Eh, pra quem sofre dessa condição, nós temos um sério problema de deixar as coisas depois. No meu caso, por eu posso contar pela minha experiência, na não pela dos outros, é assim. Por exemplo, você me mandou uma mensagem no WhatsApp ou pelo Instagram, qualquer lugar, eu vou dou uma lida naquilo e simplesmente largo o telemóvel só pra pegar um um uma bala, uma caneta ou qualquer coisa assim e esqueço. Eu simplesmente esqueço aquela mensagem, ali. Essa é a maioria das vezes, né, que acontece isso. Mas, também tem aquelas mensagens, assim, que eu leio e realmente não me dá vontade de responder, porque eu não tô com espírito pra aquilo, mesmo que a mensagem seja importante ou não Não, minha cabeça já tá totalmente gasta para o momento.
Aham. Ah, entendi. Sim. Nossa! Tá. Não tá com energia pra aquilo, né. Uhum. Entendi, mas assim, quando que você vê, ali, a mensagem e decide não responder. Tem alguma sensação imediata? Porque às vezes, é realmente é o que você falou, você vai pra outro foco, se distrai com algo, mas às vezes você vê, ali, e fala eu não quero gastar minha energia com isso. Depois vem culpa, sei lá, indiferença ou às vezes as alívio, porque depois você volta pra aquela mensagem ou não?
Hum.

Sim, tem picos específicos sim, que é quando eu estou trabalhando ou estudando, eu d d d d desligo a a notificação do celular, não não recebo notificações, e quando eu estou prestes a ir dormir. Aí eu gosto para ir hã, umas 3 horas antes de dormir, gosto de dar uma olhada, ali, na no whatsa no WhatsApp não, perdão. No TikTok, no Instagram, ver as notificações em que eu perdi, etcétera. Depois de 1 horinha, aí faltando 1 hora para dormir, 1 hora e meia, aí eu largo o telefone de vez e já não respondo mais ninguém, já não vejo mais telemóvel, já não vejo mais vídeo, nem nada. Sento na minha caminha, ali, assisto um filme, leio um livro, e espero meu sono chegar.
Uhum. Aham. Sim. Uhum. Tá. Nossa, ótimo. Você consegue já trabalhar com isso, né, por exemplo, você hoje você entende que você não tem mais medo de ser mal-interpretado por não responder rápido, ali, na hora?
Aham. Então Tenho não. Tenho não, porque quando eu for virar camisa de saudade, sabe, se é que você me entende, eu vou sozinho, <chuckles> ninguém vai comigo.
Aham. Sim. É, quando você desviver, realmente, vai ser só você. <chuckles>
Exato. Então o momento que eu tiver aqui na Terra, eu vou fazer o máximo para que eu me sinta bem, para que eu esteja bem.
Nossa, muito bonito você falar isso, eu preciso tanto aprender com você. É uma coisa que realmente. Pois é, a pessoa terapeutizada ela entende, né, botar limite, como ignorar as mensagens. E assim, você sente que, assim, instintivamente, assim, sem querer, você acaba ignorando mais algumas pessoas do que outras?
<laughs> Olha, muitos anos de terapia. <laughs> Exato. Exato. Uhum.